Oye, pues mira, tengo una situación que me está causando problemas y la verdad es que es un poco seria para mí porque nunca antes había estado, eh, nunca había sentido algo así. Te cuento un poco. Eh, últimamente, he estado como, pues, muy presionado por diversas cuestiones, entre otras tantas, eh, pues, me mudé a una nueva ciudad y vine acá a estudiar y mi idea era como bueno estudio y trabajo al mismo tiempo, me instalo y tengo tiempo como para todo, ¿sabes? Como que era muy, ¿cómo decirlo?, pues, eh, tenía una idea muy muy positiva de este cambio, sin embargo, las cosas no han salido como como yo he querido y han habido muchos problemas que se desde que van son muy variados, desde, por ejemplo, no encontrar dónde vivir, no encontrar trabajo, cosas que ni siquiera había pensado que me podían pasar porque nunca me había pasado y bueno, he llegado a un punto en el que la verdad siento que la carga que tengo sobre mí ya es tanta que he considerado, pues, primero que nada hablar con mis amigos, eh, y también con mis círculos cercanos, mi fa mis am mi f la familia y todo, pero no sé, ¿sabes?, como que siempre he sido el tipo de persona que que da apoyo, o sea, nunca he sido la persona que pide apoyo, ¿sabes?
Okey. Sí, por favor. Sí. Entiendo. Oh, ya veo, ujú.
Y siento que, pues, que también mi familia tiene una idea muy positiva de mí como como que creen mucho en mí y siempre están diciendo así yo encuentro de repente entre las conversaciones de la familia que va, bueno, él está allá y está echándole muchas ganas, le está saliendo bien, ya sabes cómo el: "Es él, ¿no? que puede con todo prácticamente". Entonces, ahora como que, pues, estar en esta situación me genera problemas y no sé, no sé qué hacer no sé por dónde empezar sí debería hablar con ellos. Es por eso que, pues, vengo contigo.
Sí. Sí, antes que nada, eh, pues, lamento mucho que te estés encontrando como que, pues, digamos, en una mala racha, porque realmente siento que es eso. Ah, no creo que te esté terminando de derribar, pero por supuesto, entiendo totalmente esta, pues, situación, ¿no? En la que hay hay una serie de cosas que no salen como queremos, pero, eh, pues, eso, lamento mucho que sea así. Sin embargo, creo que es una muy buena idea lo que tú estás pensando en hacer, en directamente buscar algún tipo de apoyo. Eh, digamos, e entiendo que no buscas como tal un un apoyo, ya sea económico o algo así, sino directamente como un poco más emocional, ¿no?, un poco más en tu en tu estado de ánimo. Y me mencionas que te gustaría pedirle este apoyo o acercarte a una persona, como a un amigo o un familiar. En, en este caso, déjame preguntarte, ¿tú tienes alguna persona en específico de quien crees que este consejo o que te escuchen podría llegar a ser más efectivo?
Sí. Mm, pues, la verdad es que no sé porque nunca he estado en una posición así. O sea, sí tengo amigos y familia a la que obviamente les tengo más confianza, a miembros de mi familia. Pero así como pensando en uno en específico, pue o sea, sí, tengo algunas, sí, tengo algunas ideas ahora que me lo mencionas. Sí, puede ser que sí. Sí, sí.
Sí. Okey. Bueno, te pregunto esto principalmente porque, eh, esto complementaría mi siguiente pregunta, que es ¿qué tipo de apoyo buscas tú? Eh, ¿directamente que te den un consejo?, eh, n digamos, ¿que te ofrezcan un poco de compañía en esto en este proceso que, pues, al final es un poco difícil? o eh, ¿solamente ser escuchado? ¿Qué te gustaría más a ti recibir de la otra persona?
Mira, siento que como mi personalidad es es un poco, mm, independiente, digamos, como, te ve repito, nunca nunca había estado en una situación así, como que siempre soy yo solo, me hago cargo de de todo lo que me pasa a mí, ¿sabes? Como que no soy el tipo de persona que que suele quejarse. Al contrario, pues, como que soy la persona que actúa y todo. Pero esta vez sí sí, estoy un poco agotado. Y respondiendo a tu pregunta, creo que lo que más necesito en este momento es justamente que alguien que alguien escuche, más que me den un un consejo. Quizá, eso no tanto, pero bueno, ya sabes, no hay consejo que venga, que venga mal, y s y también podría ser, pero en este momento creo que yo estaría más interesado en que en que alguien me escuchase.
Sí. Sí, entiendo totalmente. Eh, bien, sí, eh, justo te preguntaba esto, porque, eh, digamos, si tú lo que buscas un consejo, a lo mejor, eh, la persona a la que deberías de pedírselo sería una persona que tu ubiques que a lo mejor ha pasado por la misma situación, o se ha encontrado en este tipo de situaciones un poco similares, digamos. Pero si en este caso lo que buscas es más que nada que te escuchen, y digamos esa compañía, pues, quizá lo más conveniente sea directamente buscar a una persona con la que te sientas totalmente a gusto de platicar. No me refiero a una persona demasiado sabia, porque, pues, al final te podrán dar algún consejo, pero no es lo que tú necesitas tan urgentemente, sino precisamente poder desahogarlo, poder, eh, sentirte cómodo. Entonces, mi primer consejo sería, eh, que vayas directamente con una persona que te haga sentir en total confianza. Quizá no de no no la más sabia, no la que mejor va a poder solucionar un problema, sino, la persona con la que vas a poder expresarte libremente, con la persona a la que le vas a poder decir prácticamente todos los detalles de lo que estés pasando, ah, y y saber que te vas a sentir cómodo haciéndolo, porque al final ese es el punto, ¿no? Que te escuchen, y y no alguna algún apoyo adicional, sino directamente solamente esa compañía, que como lo dices, ¿no? Igual y si hay algún consejo, seguramente no sobrará, pero, am, pues, vaya, lo lo principal es sentirte totalmente cómodo para que te puedas llegar a desahogar tal como lo necesitas. Y también me gustaría tam eh, tocar este tema porque lo considero bastante importante. Tú me mencionas que las personas usualmente te tienen en la expectativa de que tú resuelves todo, de que tú puedes con todo. Sin embargo, creo que hay una idea que, quizá, esté chocando un poquito, y es que la realidad es que no por el hecho de tú desahogarte, o tú de buscar un consejo significa que no estás, eh, haciendo lo mejor de ti, o que no estás cumpliendo esas expectativas. Creo que es importante separar esa parte de la gente cree que puedes con todo, a la gente cree que eres <chuckles> insensible, o que de plano nada te afecta, porque son dos ideas muy distintas. Realmente yo creo que las personas que te conocen saben que tienes una dificultad. Quizá no siempre te ven tan de ánimo, eh, a lo mejor no te dice nada, pero pues vaya, eh, es es un poco difícil ocultar que realmente algo te esté afectando. Sin embargo, creo que es muchísimo más valioso, y seguramente es lo que piensa tu familia, tus amigos de ti, que no es que seas invencible es que realmente siempre vas más allá. Es que siempre te antepones a estas adversidades. Entonces, no creo que la la idea de buscar alguna ayuda choque directamente con esta parte, o que los haga no cumplir sus expectativas, o ¿alguna vez a ti te ha pasado, por ejemplo, que la reacción de alguien con quien hayas buscado apoyo te hizo sentir esto te hizo sentir que que cambió esa perspectiva?
Sí. Sí. Claro. Okey. Mm, pues ahora que lo dices, no. Al contrario, creo que, muchas veces, cuando intenté como platicar, quizá no de esta misma situación, pero sí de otras, <inhales> que igual me generaban una inconformidad, eh, pues, encontré justamente em, comprensión. Y también me di cuenta, que no soy y que no solamente yo paso por esa situación, ¿no? Como te repito, yo suelo ser una persona que se hace cargo de las cosas que hace, se ocupa de sí mismo, y y como que, siempre está ahí para escuchar, pero pocas veces yo me presto a a ser escuchado. Y ahora que lo mencionas, pues cuando realmente quise compartir con alguien, no, todo lo contrario. Siento que em, que muchas veces, esa persona, también ya había pasado por situaciones similares. Aparte, lo que me mencionaste en la primera parte de tu sugerencia, que es justamente esta de buscar, pues, quizá el apoyo de una persona que haya vivido algo similar. Eh, me hizo pensar, justamente, en una persona. Mientras me lo decías, yo estaba pensando en alguien que que j que estuvo en una en una situación muy parecida a la mía. Quizá no igual, pero sí similar. Eh, quizá no en las mismas condiciones. Pero él, obviamente, tiene una idea de cómo podría yo sentirme. Y el hecho de que de poder yo planteárselo. Siento que él sería esa persona que podría, pues, eh, quizá no, mm, quizá él sí sería una persona que de quien yo aceptaría un consejo, ¿sabes? Porque, bueno, yo estoy en una situación muy particular, eh, que como te repito, creo que no hay muchas personas, dentro de mi grupo de amigos, incluso familiar, que pues, hayan pasado por esto. Entonces, eso también es algo que me genera a mí como cierto, mm, ¿cómo decirlo? Como alejarm alejarme de de las personas, ah, p a para pedirles un consejo, porque siento que ellos no lo van a entender, ¿sabes? Es por eso que cuando me preguntaste, que si yo quería una persona que me escuchara o una persona que me aconsejara, pues, yo te respondí, que más una persona que me escuchara, porque, yo me estaba como mm, esta estaba como forzándome a pensar que que justamente las personas que podrían darme un consejo, pues, son son pocas, ¿no? Pero cuando me empezaste a sugerir esto, se me abrió la la cabeza, así como dije: "ah, sí, ya pensé en esta persona". Voy voy a ir con él, le voy a plantear este problema, porque sí sí sí, eh, me me la verdad es que se me hasta me se me dilataron como los ojos, de las pupi así como los gatos, ¿has visto cuando cuando, eh, este, están pensando en algo, en su presa? Así, yo luego, luego así, dije: "Ah, sí, es él es él, el adecuado para para pedirle consejos". Y y la verdad que sí te te te agradezco mucho en ese sentido. Y la otra parte que me gustó de tu consejo, fue que, bueno, que hay veces que, mm, que aunque yo yo tengo como como una idea más bien, las personas tienen una idea de mí, ya bien establecida, y que también es un poco lo que yo soy. O sea, siento que sí soy coherente con lo que hago y lo que digo. Entonces en en ese sentido, no creo que francamente, lo que y si yo me llegase, ah, pues, a exponer yo llegase a exponer los problemas por los que estoy pasando, ya sea con un amigo o un familiar. Pues, no creo sentirme, em
Ujú. Ujú. Sí. Entiendo, sí. Ujú. <exhales> Sí. <chuckles> Ujú.
digamos, que la gente tenga otra idea de mí, ¿sabes? No creo que pase eso. Osea, respondiendo a tu pregunta, no no creo que pase eso, porque, pues sí, todas las personas tienen derecho a sentirse mal. Y y de vez en cuando, pues, todos necesitamos un una mano, ¿no? Alguien que nos escuche. Entonces, creo que esto me ha dejado más tranquilo. Eso de que, pues, si me si decido abrirme una vez, pues eso no va a cambiar para nada la idea que que tienen las personas de mí, porque es algo que que eso yo construí a lo largo de los años. Y que, bueno, este episodio que no es para nada bueno, pero tampoco es el fin del mundo, ¿sabes? Entonces, ir con ellos, platicarles de cómo me siento. Podrías justamente ayudar a a, pues, a re reforzar esta idea también de mí, de que bueno, no soy un no soy una persona de de acero, ¿no? O sea, siento y todo como los demás, y también tengo mis problemas. Entonces, creo que eso es una parte muy importante también, para, pues, una parte humana, ¿no? La verdad, te agradezco mucho por esos consejos que que me has dado.
Sí. Sí, totalmente. Por supuesto. No, al contrario. Me me gusta saber que que, pude ofrecerte una nueva perspectiva, ya sea para buscar algún consejo. Porque al final, eh, pues digo, no no es como que necesites <chuckles> limitarte a uno, ¿no? Si realmente necesitas un consejo, puedes ir con una persona, si necesitas que te escuchen, puedes ir con otra. Afortunadamente, eh, digamos, está llegando esta claridad, ¿no?, de saber más o menos qué es lo que te que te haría mejor. Eh, y afortunadamente, pues, este consejo puede ir más o menos orientándote en ese nuevo punto de vista. Y, al contrario, de nuevo, sé que no todas las personas, bueno, más bien, nadie es de acero, ¿no?, como tú lo mencionas. Em, y espero que puedas llegar a encontrar esa esa claridad que necesitas.
Te agradezco muchísimo.